E quindi, per me, sicuramente sarebbe bello, no, se i giovani ritrovassero a scoprire cose nuove, co cose, uhm, uhm, banali, cioè veramente cose banali, ehm, del tipo, mhmm, non lo so, uhm op come poter utilizzare una cosa senza andarla a cercare su internet, cioè mettere in moto proprio la loro creatività, no.
Chiaro. <chuckles> Caspita, sì, sì, sì, sarebbe utile, no. Secondo te, l'istruzione, da questo punto di vista, aiuta oppure no, siamo lontani? Anzi, ci stiamo allontanando forse sempre di più da da questo, no, ci si avvicina soltanto più verso la tecnologia. Cosa dici?